Ja, obwohl nicht jeder sieht das so. Ähm, ich habe, ähm bevor ich hierher gekommen bin, da ba habe ich in 'nem Haus gewohnt, wo ich da hatte ich 'n äh, 'n habe ich mit habe ich mich mit meinem Mitbewohner, also, mit meinem Vermieter, äh, gestritten, weil der hat da gewohnt auch. Und weil ich immer morgens das Fenster, ähm, aufgemacht habe.
Ganz klar. Ja? Ja. <coughs> Ja. Ja, aha. Ja, ja. Und sufgemacht habe, ja, sicher.
Und dann hat er gemeint ähm, am Anfang hat er so gemeint: „Ja, mach's Fen mach's Fenster zu, wenn du, äh, fertig bist in der Küche.“
Aha. Ja, ja, ja, aha.
Aber ich ha aber dann hat er irgendwann mal gesagt: „Ne, du kannst nicht mehr aufmachen, das Fenster.“
Äh, das äh, das der kann dir ja so nicht sagen. Du bist doch am Mieten. Was soll denn das?
Ja, weil's sein Haus halt ist und der da auch wohnt. Und dann hat er gemeint: „Du kannst das in deinem Zimmer machen, aber du kannst es nicht in der äh, in der Küche machen.“
Ach so. Ja, ja. Ja. Ach so so. Ach so, da hast du ein ei ei ei ein Zimmer gemietet, nicht nicht nicht eine Wohnung?

Vielleicht hast das was damit zu tun?
Ich meine, viele Leute, ähm, merken aber, dass es, äh, wärmer geworden ist die sind.
Ja? Ja, ja, ja, ne?
Ähm, dass der Winter milder ist und kürzer und und, äh, gibt's heißere Sommer.
Mhm. Ja, ist richtig. Ja. Ja, das ja ja letzten Sommer war's soweit ich das mitgekriegt habe, ist es ziemlich heiß geworden und den Sommer davor auch. So und das war eigentlich nie so ich meine, es ist mal hier und da 'n bisschen wärmer geworden, aber so an die, äh, 30 C, achten zwischen 28 C und 30 C so. Das war immer der Sommer und wie ich das mitgekriegt habe, war's ist es doch ziemlich warm geworden da drüben, ne?